Ähm, ja, bestimmt. Äh, ja, ist jetzt wahrscheinlich schwierig, 'n Beispiel zu finden direkt, ähm, aber das auch. Wahrscheinlich ist es schwierig, 'n Beispiel zu finden, weil man solche Sachen gar nicht so präsent mehr im Kopf hat, weil man einfach so Spaß daran hatte, dass es einen nicht irgendwie belastet hat oder so.
<chuckles> Mhm. Aha. Ja, gibt's irgendwas, was Routine ist bei dir? Was du eigentlich immer
Ähm, ja, mein Training zum Beispiel.
Das ja, siehst du?
Genau, das ist meine Routine und da habe ich selten das Gefühl so: „Oh ne, heute mag ich aber gar nicht“, oder so, sondern ich weiß, ich muss
Mit Training meinst du Fu Fitnessstudio oder was?
Hm, ne, ich mache Kampfsport, ich mache Kung Fu und, ähm, klar habe ich auch mal irgendwie Tage, wo ich denke: „Irgendwie mag ich grad gar nicht,“ aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Es macht mir Spaß und deswegen fällt es mir nicht so schwer, dort durchzuziehen, ja.
Oh. Ey. Ja. Ah, also, so Kung Fu, so Wing Chun-mäßig oder, ähm
Ähm, unser Stil heißt Wun Hop Kuen Do. Wir haben viel Kickboxen in unserem Stil mit drin, ähm, aber es gibt auch sehr viele Stile, ähm, aber genau. Also, ich habe da ganz normal die Formen, die Selbstverteidigung. Ja, wir lernen auch Waffen, so wie 'n Säbel oder Langstock und, ähm, Kickboxen haben wir auch mit drin für die Turniere, wenn wir da kämpfen wollen. Also, wenn, dann ist es bei uns Point Fighting und, äh, genau. <giggles>
Oh. Aha. Mhm. Oha, okay. Ah. Und euren Meister nennt ihr aber jetzt nicht so Sifu oder so, ne? Ah, okay, cool, cool, cool. Ja, weil ich hatte auch mal, ähm, ja, Wing Mi Wing Chun gemacht und, äh, äh, ich ja, genau, ähm, und, hm, aktuell bist du würdest du sagen, du bist zufrieden mit allem oder könntest du noch produktiver sein?
Doch, Sifu. Mhm. Genau. <chuckles> Ach cool, schön.